Oye, te cuento. Fíjate que estoy en una, encrucijada, ¿no?, la verdad es que Pues, en sí no es no es, que tenga que cambiar de carrera porque quiera, sino por la situación que estoy viviendo, ¿okey?, eh, yo siempre he trabajado en empresas corporativas, y la verdad es que me iba muy bien, hasta que alguna vez tuve un tropezón, y a partir de ese tropezón me ha costado mucho trabajo volverme a levantar, eh, desgraciadamente me tocó trabajar con una persona con la que no tenía afinidad, hizo todo lo posible, porque me despidieran, y a partir de ahí, yo creo que eso le pegó mucho a mi
Okey.
a mi, am, confianza en mí misma, y entonces siento que, cuando me hacen entrevistas para trabajar en lo que a lo que siempre me he dedicado, que son compras e importaciones, fallo mucho, fallo mucho. Yo creo que también aparte, esta parte de la edad, se te van olvidando las cosas, como que la memoria no es tan buena, entonces yo creo que todo ha tenido que ver con todo, ¿no?, y pues, tengo que empezar a a a buscar otro tipo de trabajo, pero por un lado, pues, mi ego, me duele, porque, yo siempre he presumido ser muy buena en mi carrera y la verdad es que soy muy buena, soy muy buena, lo que pasa es que he perdido mucha confianza en mí misma, y yo sé que se nota en las entrevistas.
Okey.
Pero, pues, obviamente el ahora tener que decir que ya no trabajo en mi carrera, que estoy buscando opciones de estos trabajos en línea donde, pues, la verdad, o sea, no pagan mal, pero no me pagan tan bien como yo ganaba antes, yo ganaba el doble, o hasta el triple de lo que estoy ganando ahora
Okey.
entonces esta parte me tiene, pero espantadísima, pero la tengo que hacer, porque no tengo de otra.
Claro. Bueno, es es algo, eh, bastante normal, eh, el sentir especialmente después de que, pues, vengan esas actitudes, ¿no?, como las que mencionabas, de que hicieron lo posible por por despedirte. Y y en ese sentido, te quiero preguntar, de de ese trabajo que que tenías, de de de esa actividad a la que te dedicabas, en este caso, las compras y las importaciones, ¿qué era lo que te hacía sentir más segura, la parte de tener este trabajo, de la satisfacción de estarte dedicando a a eso que que te gustaba, o o había otra razón para sentirte más tranquila en ese se en ese aspecto?
Ujú. Pues, mira, era mi n era lo que yo sabía hacer, ¿sí me explicó? Me encantaba, o sea, le mi carrera me encanta, me encanta. Y cuando empecé a trabajar en ella, para mí fue precioso. Soy muy apasionada de mi trabajo, eh, y la verdad es que esa parte, pues, también la extraño, ¿no? Porque aparte, pues, cuando eres gerente de compras e importaciones, pues, eres un capataz. Entonces, traer a todo el mundo corto, tener control de todo, me encanta. Digo, de lo posible, ¿no?, hay cosas que son externas y no puedes tener control. Pero esa parte me gusta mucho, ¿no? Y, pues, ahora, digo
Claro.
En este trabajo en estos trabajos en línea, pues, realmente, a ellos les da igual que yo tenga toda esta experiencia, todos estos años. A ellos, con que yo haga mi trabajo, me van a pagar i igual que a una persona joven, que yo no demerito su trabajo, pero como que siempre tienes un orgullo, ¿no?, de lo que has logrado en tu vida, y que, de repente, ya no puedas seguir en eso, íay!, duele, ¿eh?, duele.
Claro, bueno, y y en ese sentido, eh, aparte de del ego que mencionas, ¿no?, de de quizá, ese ese reconocimiento que te gustaría recibir por por la trayectoria, por la parte también de de los estudios, de de lo que has logrado en en esa carrera, ¿hay algo más que que te asuste, o que, de repente, te preocupe de de ese cambio? Como lo mencionabas, pues, también está la la parte económica, ¿no?, que, de repente, ya no se pueda percibir lo mismo, quizá, la percepción social, ¿no?, de de la familia en este caso, de: "Oye, ¿Cómo cambiaste de de un trabajo a otro?", o incluso en en lo emocional, ¿no?, retomando esa parte de del ego que también mencionabas, ¿sientes que hay algo más que que te está como que preocupando, que te está, eh, hasta cierto punto, eh, pues, s mm, pues, sigue haciendo ruido ahí?
Ujú. Claro. Mira, cuando trabajas en un corporativo, pues, tú sabes que a final de año te llega tu aguinaldo, tu fondo de ahorro, shalalá shalalá. Aquí no. Aquí, a como trabajo, a como gano dinero, ¿no? Entonces esta idea de que, pues, ya no puedo, eh, tener la misma cantidad de dinero disposi disponible, pues, sí me preocupa, y me preocupa mucho, eh, también los gastos. Eh, yo vivo en una zona que es, pues, cara. Entonces, eh, el afortunadamente no pago renta, pero el mantenimiento de de mi departamento, pues, es caro, y cada año lo suben, y lo suben, y lo suben y, pues, esa parte me preocupa porque es un pago que tengo que hacer mensual, forzosamente, ¿no? Entonces, vaya, son muchas cosas como que me agobian el lo económico, obviamente, mi ego, y también, pues, lo que estaba acostumbrada a hacer. Y aparte también me da como, no es miedo, pero, pues, sí tienes un poquito de inseguridad, porque estás haciendo cosas nuevas. No es lo mismo que solía yo hacer antes. Yo te sé hacer una compra y una importación con los ojos cerrados, pero ahora son actividades totalmente diferentes y, entonces, tengo que desarrollar esas habilidades para poderlas hacer, ¿no?
Ah. Sí. Claro. Bueno, y y en ese sentido, ¿tú, eh, te te te has propuesto esa meta de de repente regresar a lo que te dedicabas, o ya lo ves como algo más lejano?
No, sí, de hecho, eh, también tengo otro trabajo que también es en línea. Haz de cuenta que una de las cosas que más me está fallando es el manejo del idioma inglés, eh, yo no tengo el mejor acento. Yo tengo un acento guadalupano, pero yo te podía hacer una conversación sin ningún problema por horas en inglés. El problema es que ahora, cada que me hacen una entrevista, me pongo tan nerviosa que se me olvidan las palabras, y no puedo ni siquiera hacer una frase.
Ni siquiera puedo hacer una frase. Entonces uno de las cosas que estoy haciendo, es que tomé un trabajo en línea donde soy intérprete bilingüe. Entonces, pues, eso me está eh, al final el cerebro es un músculo, ¿no? Entonces, pues, los est lo estoy poniendo a trabajar. <chuckles>
Wao. Oye, y y bueno, en en esa nueva actividad, en ese trabajo de de intérprete que, pues, precisamente lo lo tomas para para trabajar, y para mejorar en en la parte de los nervios, ¿no? Y y tener, eh, esa esa afluencia, y esa confianza en en las entrevistas para para estos puestos a los que quieres regresar, en en esa área en la que te te especializas. ¿Tú tienes ya algún plazo definido, o o, digamos, un un cierto tiempo para para volver a aplicar a estos puestos que te gustaría tener?
Ujú. Sí. Sí, en marzo empiezo, porque, vaya, eh, en mi experiencia, cuando empiezan a salir los trabajos buenos, es por ahí de enero o febrero. Entonces, eh, que empiezan a salir las vacantes, ¿no? Y en lo que te hacen el proceso, por lo regular, te, mm, empiezan a entrevistar por ahí de marzo. Pero sí, vaya, esto ya tengo 2 meses. Eh, entonces, pues, para marzo, ya voy a tener 4. Yo creo que ya voy a estar como más, eh, entrenadita, y voy a estar más lista para las entrevistas. En enero o febrero también, o sea, yo empiezo entre a mandar papeles en enero y febrero, pero espero que me empiecen a hacer las entrevistas por ahí de finales de febrero, o principios de marzo, porque todas las empresas tienen un presupuesto, y lo empiezan a abrir por esas fechas.
Ah. De acuerdo. Mira que que parece que tienes, eh, casi todo ba bajo control, si no es que que todo. Y la verdad es que eso es es es algo bastante agradable, el escuchar que que ya tienes, eh, un plan que que pusiste en marcha precisamente para dedicarte a esa parte que que te gusta, que estás, eh, pues, incluso, em, digamos, sacando provecho doble de de un trabajo, ¿no? La parte de del seguir generando ingresos y la parte, también, de de trabajar el idioma para para co estar constantemente en preparación. Y, precisamente, también para para ejercitar tal cual lo dijiste, ¿no?, Esa parte de de del idioma, la parte de de de recordar, de de platicar, de de tener la seguridad de de implementarlo, en este caso, en en una entrevista, y y, pues, bueno, la verdad es que, en ese sentido, eh, te te quiero felicitar por la forma en la que también lo lo abordas, y y si me permites una sugerencia, respecto a a la parte de del ego, por ejemplo, que que mencionabas, pues, es es es algo común, ¿no? De repente, eh, muchas personas, igual, no se sienten con con ese reconocimiento que deberían tener por por la trayectoria, por la experiencia que tienen, pero, pues, muchas veces, en estos trabajos, en en línea que mencionabas, ¿no?, que que es a lo que te estás dedicando también, hasta hasta cierto punto como un segundo ingreso
Ujú. Sí. Sí.
pues, a final de cuentas, lo lo que cuenta es la forma en la que lo te ayuda, ¿no?, y y lo expresas, eh, muchas veces las otras personas, pues, no tienen, eh, el conocimiento de a lo que te dedicas, o lo que hacías anteriormente. Y y es válido. Es válido el el precisamente, pues, digamos tener esa
Júm.
humildad de de ver a los otros por igual, ¿no? Al final de cuentas, por por ese valor que tienen como persona, ¿no?, más allá de a lo que se dediquen, o lo que hayan estudiado el de repente recordar que que las personas, eh, pues, al final de cuentas son personas, ¿no? Y tienen esa parte de, pues, de poder dedicarse a lo que sea, pero igual poder entablar una conversación, o de repente, trabajar juntos, pues, es algo que que seguramente te va a servir incluso, para para un nuevo puesto, para para también tener esa parte un poco más de de humanidad, que de repente en en empresas se puede llegar a perder. Y que no digo que sea tu caso, pero, pues, que sí puede funcionar como para incluso tener nuevas formas de de de reaccionar, o de dirigirse con con otras personas hasta de otras edades, ¿no?, como bien lo mencionabas. Entonces, eh, en eso iría la sugerencia, como que en, igual como lo estás haciendo con el otro trabajo que saque que intentes sacarle el el mayor provecho a este tipo de de interacción que tienes con tus empleos.
Perfecto. Oye, pues, la verdad, te agradezco mucho que me hayas escuchado, y que me des también tu punto de vista. Me parece súper bueno, porque muchas veces una se mete sola en sus ideas, ¿no? Y siempre escuchar el punto de vista de alguien más es muy bueno, porque la perspectiva es totalmente distinta. Eh, voy a seguir tu consejo. Te agradezco mucho, y pues ya te iré contando cómo va mejorando esto. Esperemos que para el próximo año te tenga yo buenas noticias.
Claro, por supuesto. Confío en que en que lo vas a lograr especialmente, pues con la forma en la que lo estás poniendo en práctica, y te estás preparando, y te deseo el mejor de los éxitos. Seguramente, pues tendrás un un nuevo empleo pronto en lo que te quieres dedicar. Muchísimo éxito.
Muchas gracias. Que estés muy bien. Buen día.
Hasta luego.